Evet. Bir anınız var mı, keşkekle ya da gülükle alakalı? Hani, böyle, güzel, akılda kalan, keyifli bir anı?
Ya gülükle E he. Gülükle alakalı benim o anım sadece, eee, eşimin işte o fotoğrafını gördükten sonra, o, sen de demek yapmayı biliyorsun bir bakayım bana yap dedim, ben öğrenmeden önce.
<chuckles> <chuckles> A, yaptı mı?
Evet, yaptı bana <chuckles> ama dedim ki yani, herhâlde bu çok benzemiyor <chuckles> ailenin yaptığına. Çünkü Ya çok lezzet yani aslında bir erkeğin yapabileceğini güzel yaptı bence, eee, ama, eee, bazı şeyler işte, o erkekler şey yapar ya böyle, "Aman, ne olacak işte şunu da atayım, bunu da atayım, şunu öncesinde atayım." Şey diyorlar a ablalara hatta "Ya bizim bel bayağı bir işte hazırlığımız vo" Dedim ya buzlukta bekliyor. Boşa gitti. <chuckles>
A, ha. Harika. G lezzetli olmadı mı? Evet. <chuckles> Evet. A! <chuckles> Evet. A! <chuckles>
Böyle bir anımız var ama içtik, o çorbayı da içebildik en azından. <chuckles>
Evet. <chuckles> Gerçekten çok keyifli bir sohbet. Evet. Çok güzeldi.
Benim için de öyleydi. Çok teşekkür ederim eski anıları, böyle geleneksel yemekleri, hatta dedim "Yani, acaba şu an bir geleneksel yemeğe mi dönsem bugün?" <laughs>
Evet. <chuckles> Ben de çok şey öğrenmiş oldum bu arada. 2 ayrı tarif öğrendim. Bunları daha da çok araştıracağım. Çok teşekkür ederim.
Evet. Hı hı. Hı hı. Ben teşekkür ederim. Görüşürüz.
Görüşmek üzere.